Evet, ııı, yani, ıd ya, bu şu ana kadar dinlediğim müzik türlerinden çok farklıydı bir kere her şeyden önce ama bu bahsettiğim şarkılar da gerçekten, yani, hâlâ çok dinlenen, böyle, eee, çok çok, ııı, yani, popüler olmuş hatta, böyle, çok, aaa, yani, hani, dünyanın en iyi, böyle, işte, beş on, eee, şarkı listesine girebilecek, eee, kadar güçlü şarkılar. Eee, tabii bir de, hani o, işte, o rock'ın verdiği o şey, o duygu, o alttaki, böyle, o tonlar falan, eee, çok çok etkileyiciydi, yani, özellikle benim yaşımdaki bir çocuk için. Eee, böyle, wow dedirten bir an olmuştu, yani. O o saatten sonra zaten o eski popüler şarkıları dinlememeye başladım. Hep daha fazlasını araştırdım, yani, daha neler olabilir diye.
Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Ne hoş. Anladım. Peki, eee, dedin, ya, ha hani o Mehmet abi vardı, serviste giderken, eee, şarkılar açardı, işte Burak Kut'un bütün albümünü ezbere bilirdim vs. Şimdi bunları dinliyor musun, peki?
Evet. Evet. Dinlemiyorum artık. Hayır. Hayır, dinlemiyorum. Ya, çünkü çok bana basit geliyor. Çok, böyle, b sıkılıyorum, yani, eee çünkü aradan kaç sene geçti? Neyse yaşım ortaya çıkmasın söylemeyeyim ama aradan geçen o kadar zaman içerisinde, eee, ben, hani, müzik zevkimi çok çok geliştirdim, çok fazla üst seviyelere çıkarttım, diyeyim. Şim şimdi beni o yüzden, böyle e, biraz çocuk şarkısı gibi geliyor bana. Çok tatmin etmiyor, yani. Hı hı.
Hımm. <chuckles> Anladım. <chuckles> Hımm, demek öyle. Anladım. Hı hı. Peki, bu değişimde senin için en etkili etkenler ne oldu? Hani dedin ya, artık de id dinlemiyorum eskiden dinlediğim müzikleri, yani, arkadaş çevresi mi, aşk mı, şehir değişikliği mi, konserler mi yoksa Spotify algoritması mı? Mesela, so somut bir örnek verebilir misin, bana?
Evet. Iıı, hımm. Evet. Evet, evet, evet. Evet, evet. Yani, hepsi tabii, ya, cevap veriyorum, e, hepsi. <chuckles> Arkadaş çevresi bir kere her şeyden önce çünkü herkeş her şey arkadaşlarımla başladı, yani. İlk bana onlar dinletti. Eee, sonrasında tabii, hani, eee, âşık olduğunda da insan o tarz, ııı, müzikler dinliyor daha çok, böyle. Hani, hislerine tercüman olacak, diyeyim. Eee, şehir değişikliği de şöyle, eee, yani, ben çok seyahat ediyordum yurt dışına. Eee, işte, böyle, annemle babamla giderdik tatillere. E, tabii orada, mesela, ilk İn İn İngiltere'ye gittiğimde, böyle, çok etkilenmiştim, yani, oradaki o müzik, ııı, türünden, o insanların, ııı, o, işte, ııı, coşkuyla, böyle, o gençlerin dinlediği müzikten, işte, gittikleri festivallerden, falan. O benim, eee, müzik tarzımı çok, eee, şekillendirdi büyük ölçüde diyebilirim, yani. Başka kültürlerden de etkileniyorsunuz sonuçta.
<laughs> Hımm. Ne hoş. Evet. Evet. Tabii. Hımm. Harika. Evet, evet. Sonuçta
Bir de tabii, Spotify algoritması özellikle son 5 senede, diyebilirim. Hı hı.
Hıımm. A! Peki, bu Spotify algoritmasından, eee, kastettiğin nedir? Onu biraz açabilir misin?